あの実を言いますと、私、えっと日本で住んでた居住地に生まれ育った土地に
なのですはい。 はい。 はい。
あのちょ、まあ、うちから結構離れてたんですけど
はいはい。
あの競艇場がありまして。
なるほどなるほど。
はい。それで、あんまりいいイメージなかったんです。そういうこところに、で出入りするはい、おじさまたち、<inhales> ちょっとあのまあ「ああ」っていう感じの方が多かったので。
ま、普通ないですよね。普通ないですよね、はい。 はいはい。 あ、ああ、ま、仰る通りです。はい。
あの、ま、すごいあのす紳士みたいなイメージじゃなく。はい、あの、なので
ああ、そうですね、はい。
ま、そういうところに行くこともなかったんですけれども
はいはいはい。
なんか今お話を伺って、なんか胸が熱くなりましたし、なんか「わあ、一生懸命、奮闘されてたんだな」と思って。
<laughs> ありがとうございます。 はいはい。まあ、やっぱり中々はい。あの
いや、なんかあの、ちょっと偏見持ってて、なんか申し訳ありませんでしたっていう気持ちになりました。はい。
てゆか、まあふついやいや、普通普通普通なんか偏見があるというかまあ、あまりイメージ良いイメージないの普通なので、やっぱそれを変えるためにそういうことやろうとしてたんですけど、やっぱり中々難しいなみたいな。はい。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
はい。 はい。 ありますあります、はい。 はいはい、はい。 はいはいはいはい。 はい。 はいはいはいはい。 そうですね、はい。 なるほどなるほど。<chuckles> あの競馬とかってその、強い馬とかっていうのがいるじゃないですか。いい馬みたいな。で、競艇って逆にその船は全部その抽選で毎回違うもの引いて、船自体にもそんなにこう差はないんですよ。
はい。 ええ。はい。 はい。 はい。 ええええ。
なのでそういうぎ技術みたいなところが、より、こう、如実に出る。あのまあ、ギャンブルではあるんですよね。
はい。 ああ、なるほど。 ええええええ。

<chuckles> いえいえいえ。
うわ。なんか、あの、すごいです。やっぱ私、外資系企業なんて絶対入れませんから。<chuckles>
<chuckles> いやいやいやいやいやいや。僕だってそんな英語力全然、無く無くて入りましたから。
あ、いえいえいえ、でもそれよりね、そういうマーケティングとかそういうスキルの方が、あの、大事だと思うんで。
いえいえいえいえ、いえ。え、まあまあまあ、どうなのか分かんないですけど。
いえでもなんか、私思うんですけど。ああいう競艇場なんかももっと、若い世代の方が入りやすくすれば
はい。 あ、はい、そうですね。はいはい、ほんとそう思います、はい、はいはい。はいはい。ほんとそうだと思います。なんかそういうのがやっぱりずっと課題なんですけど、なかなか出来てないっていうのがなんかこう、難しいとこですね。やりたいけど出来ないみたいはいはいはい。ま、最初の敷居がなんか怖いおじさんとか、なんか胡散臭いおじさんしかいない感じは、まあ、嘘で間違ってはいないんで、はい。
もっとクリーンなイメージになるんじゃないかなと思いますね。若い女性がこう、ね、楽しみやすかったり。 はい。 はい。 まあ、難しいと思いますけどね、確かに、はい。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
そうすっね、はいはい。確かに。
そして、行ったとこで、そういうおじさま達との共存をどうするかっていうね。はい。
ん確かに確かに確かに、はい。
があるので
まあ、その点、けいきょう競馬の方がこうなんか、自然とか芝とか馬とかが、なんかこう
あ、そうですね、お馬さんと思えばね、なんかこう。
はい。なんかこう、まあ、CM とかよくやられてますけど、なんかこう、女性が行ってもなんか楽しそうな雰囲気ありますもんね。
ええええ。 まあ、そうですよね。イギリスではもうなんか社交場でですしね。ええええええ。
はい。 ああ、確かに確かに確かに、はい。
なので、日本の競馬場とはちょっとイメージ違うかもしれませんけど、でも、まあ、そういう感じですね。あの、ね、ちゃんと馬主さんとかいらっしゃってね、そういうビジネスも成り立っていて。
そうですね、違いますね、はいはい。 はいはい、はい。 はい、はい、そうですね。
まあまあまあ まあまあ、クリーンなイメージはありますよね、競馬の場合、確かに。はい、はい。
ですよね、はい、そうですね、はい。はい。
ああ、なるほど。そうですね、もっと女性が入りやすい感じになれば、私もちょっと1回行ってみたくなりましたけど。
はい。 <chuckles> 是非是非。<chuckles> 行ってみてください。
はい、でもちょっと、あの、さすがに、あの、おじさまにまみれてちょっと、1人っていうのは、あの、まあまあ友達誘えばいいんですけど。まあ、まだちょっとハードル高い感じですね。はい。
<chuckles> はい。 はい。もしご興味があれば、またまた是非、はい。ありがとうございまし
はい、ありがとうございました。

あ、はあ、そうなんですね。
あの、モーターボートについてプロペラありますよね。あの、プロペラを自分で角度変えたりとか、あの、いわゆるそのし
ええええええ。 はい。
塩水か、あの、真水か、汽水域って両方が混じってるのかみたいなところでやっぱりその、何て言うんでしょう、あの、プロペラのどういう風にしたらいいかみたいなコツがあるらしいんですね。
はい。 ええええ。 あ、そんな細かいところまであるんですね、いろいろ ち
そういうのをこう、なんかプロペラを自分で叩いて、こう、なんかあの、やるらしいですよ。
はい。 あ。じゃ、それ調整できると言っても大したことはないんですね。
はい、大したことはできない。はい。
ああ、なるほど。
はい。
へえ、じゃあ、結構そうですね、フェアな
はい。意外とフェアだと思いますよ、はい。はい。なんか競艇の話ばっかりになっちゃって申し訳ないんですけど。
競技ですね。あ、はい。あ、そうなんですね。 あ、いえ-いえ-いえ、あ、私ほんとに知らない世界ですごく、きょきょいや、きょ
いや、普通知らな知ら知ってる人が少ないです。あ。
<chuckles> 興味深くすごく興味深く拝見あ、いや、ち拝聴してまして。いや、なんかその、と、同時に自分がすごく偏見に満ちた目で、そういうね、あの、競技を見ていたなと思って反省してる部分も多々ありますし。お話伺えてほんとに、あの、へえさんいえ、あの、色々
<chuckles> ありがとうございます。 いやいやいや。いやいやいやいやいやいやいやいや。いやいやいやいやいやいやいやいや。いやいや、ありがとうございます。そう言っていただけると、ほんとに嬉しいです。
ほんとに色々参考になってまして、あの、お話伺えて良かったです。
<laughs> ありがとうございます、ありがとうございます。はい。
いや、ほんと、こういうことでもないとね、なんか、なかなか知ることができないのではい。はい。
そうですね。ま、確かに確かに、はい。
へえ、そうなんですね。
はい。 なので、ま、仕事では、なんかそういう、こう、なんかそれからこう、いかに企画を通すかとか、後はどう作っていくかみたいな。で、あ、僕もうにせんねんぐらいからずっと、デジタルの仕事ばっかりしてたので。
まええええ。 ええええ。 はい。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

が初めての社会人としての経験を積んで積んでってか、ま、1か月無我夢中でこう、ね、あの、慣れてない会社で、一生懸命や仕事して
はい。 あ、はい、はい、はい。 はい。
初めて初任給をもらった時ですかね。
ああ、なるほど。なるほど。
はい。 ええ。あれはもう一回きりですからね、その後何年働いてもはい、ええ、ええ、なんかこう、自分が、社会人として認めてもらえたような気がしてはい。あの、正直その1ヶ月とってもきつかったんですけど
あ、ま、確かに確かにいいぜ、絶対いっかいしかないですからね。ああ、なるほどなるほど。 ああ、確かにそうですね確かにそうですね。 ええ。
あの、厳しい先輩の指導とか受けながら
<chuckles> はいはいはい。
ま、ちょっと涙を流してみたりしながら
ああ、なるほどなるほど。
はい、あの、失敗して、ね、ほんとにもう、どよんと落ち込んだりして、いっかげつ頑張って、やっといただけたお給料「おお」と思って
ええ。はい。 はいはい。なるほど、確かに。はい。
はい、な感じではい、はい。ま、その後も色々嬉しいことはあったんですけど
はい。
あの一度きりでしか味わえない嬉しさはちょっと別物かなって思います。はい。ええええ。はい。
ああ、ま、確かに、あ、おっしゃる通りですね、確かに確かに。なるほどなるほど。
はい。
ええと、僕はあの、大学卒業して、そうですね、もう、ええと5、6年経ってから、初めてなんか自分で企画をして、その企画がちゃんとクライアントに通って、でかつ、それが、こう、なんか、ま、きっちり実施できた時っていうのが、なんか一番、もう30年以上前の話ですけどはい。あの、一番なんか、「ああ、仕事やってて良かったな」と思ったことです。で、具体的に言うと僕、あの、競艇の仕事してまして、モーターボートレースっていうのを
はい。 はい。 はい。 はい。 おお！はい。 あ、素晴らしいですね。 ええええ。 ああ、あ、なるほど。